Ayan alam mo kasi ngayon parang ano ko'y work from home, uy, di ba? <laughs> Di ba, oo, hindi ka na siyempre nag-co-commute, pamasahe, pagod, di ba kahit papaano meron ka ng time para hawak mo 'yung oras mo kahit nasa bahay ka. Ayan, sa pag-aaral naman, parang alam mo ano na 'yan, eh, essential na, eh, hindi na siya ang hirap na sabihin 'pag wala kang technology ngayon lalo na sa cellphone 'yan 'yung way ng communication, ah, basic na 'yan. Kung gusto mo ng level up, kailangan mo din ng laptop kasi alam mo 'yun, 'yung mga pinag-aaralan ngayon kailangan na rin talaga, eh, hindi mo na maikakaila na hindi puwede kang wala, mahuhuli ka, eh, hindi di ka makakasabay.
Mm, ganda 'yan. Tama. <laughs> Totoo. Oo, tsaka parang hindi na talaga ata uso ngayon 'yung mga library library, <chuckles> parang ano lang ang gamit ng library ngayon, do'n ka nalang magwa WiFi sa laptop mo.
Tama. Totoo, miski ngayong mga
Pero hindi ka na magbubuklat ng libro, eh. <laughs>
'Yun nga maski nursing mas pinipili nilang mag-ano, eh, pero ako more on traditional pa rin ako, wow. Hindi ako naka ano tinatawag ng mga tablet guy mga ganiyan, oo, mas prefer ko pa rin 'yung ganiyan, kasi nga 'yung napupunta ako sa distraction ayan kapag naka-ano ako kaya gusto ko 'yung mga handout, sina highlight, nagno-notes, wow, mabuting estudyante.
Ah, wow. <laughs> Wow, old school gano'n. Hmm, tama. <laughs> Ay totoo alam mo ganiyan din ako ano, kasi nga siguro ito na kasi yung nakalakihan nating gawain, eh, tsaka 'yun talaga 'yung alam mo 'yung pag-ha-highlight highlight na ganiyan, diyan talaga mas tumatatak sa isip ko, eh, na alam mo 'yun parang na-a-absorb ko 'yung laman ng libro ko pag nagha-highlight ako.
Oo. Mm. Totoo. Kasi kapag na kahit naka DND ka di ba, wala ring effect sa akin 'yan, eh, kung may data naman ako, siyempre na-try ko 'yan, eh, sabi ko ay hindi puwede talaga sa'kin kahit ano, kaya nag-invest ako sa printer tsaka sa mga papel, pati ink, alam mo 'yun for me din naman, di ba? Sakto lang. <laughs>
<laughs> Oh, nice yaman pautang naman, 'di joke lang, <laughs> joke lang, joke lang. Pero alam mo, agree naman ako sa lahat ng sinabi mo, eh, lalo na sa trabaho 'no. Ako kasi ngayon naka naka-work from home din ako, eh, kaya alam mo 'yun, maganda siya, tipid siya talaga at saka masasabi ko nga din sa pag-aaral din kasi 'yung trabaho ko medyo may pagka pagka tawag dito, may pagka-related sa research gano'n sa pag-aaral. So talagang nakakatulong sa'kin lalo na 'yung mga bago ngayon na AI tools 'no, alam mo napapadali niyan 'yung buhay ko talaga, eh, lalo na sa paggawa ng mga re report, report, alam mo 'yun, konting konting effort nalang tapos 'yung correction, puwede nang i-feed sa mga AI 'yan, gano'n.
Mm. 'Yun nga. Mm, at. Connection. Ah, oo. Oh, 'yan. Totoo. Uy. Totoo.

Ah, ayan ano medyo hinihiwalay ko na ngayon, eh. Parang nilalagyan ko ng ano, boundary, ayan. Parang, ang ginagawa ko oo, ang laptop is for work related, school related, ayan. Tapos ang cellphone, dun na tayo for entertainment on social media. Alam mo yun, para hindi nakaka burnout, ‘di ba, kahit papaano. Mm.
Hmm, mas sosyal. <laughs> Ah. <laughs> Ay, totoo ‘yan. At saka alam mo, maganda yung ginagawa mo kasi bawas distraction ‘yan, di ba. Lalo na ‘pag sa laptop, computer ka, ‘di ba. Talagang pang ano lang 'to, pang focus lang na gawain ‘to, pag-aaral, pagtatrabaho tapos kung isisingit ka minsan alam mo nga yung mga games na naka-install ko sa laptop ko, pinagtatatanggal ko na lately lang, sabihin natin last 2 weeks kasi nakaka-distract talaga na alam mo ‘yon, kaysa kaysa maglaro ako sabi ko, “Sige na nga, mag-focus na lang sa work.” Mga gano’n. Tapos kapag pahinga na talaga, ang ganda ‘pag nasa cellphone kasi talagang nasa higaan ka nalang gano’n.
Oo, ‘di ba. Oo. Tama. Mm. Wa recent. Totoo. Kaya dap mm. Tama, sang ayon ako diyan. Parang alam mo ‘yon, minsan kailangan mo rin talagang yung isang bagay for productivity purpose lang, ‘di ba. Kasi may tinatawag tayong work and personal use, educational purpose, siguro ganun din dapat ang gawin natin sa gadgets kasi ‘pag hindi, yung nasa all-in-one, nako po, mahirap ‘yan.
<laughs> Hmm, tama. Ay, nako. Hirap, madalas ano, eh, ako ‘no, siguro sa sarili kong karanasan, madalas akong nadadali ng mga distractions na yun, eh, lalo na talaga yung minsan kapag ako ‘no, siguro ang mga apps kasi na paborito ko YouTub, eh, so ‘pag na napasimulan ko isang video, minsan napunta ako sa YouTube shorts, dire-diretso na yan, eh, ‘no. Scroll ka nalang nang scroll, ‘gang ‘di ko namalayan, hala ka mahigit 3 oras na pala akong nagsasayang ng oras, mga gano'n ba.
‘Di ba. Mm. Nako. Mm. Ah. Ayan. Totoo. <laughs> Sang ayon ako sa’yo. Ako nga sana eh, sa black app, sa TikTok alam mo yung, sagit lang parang alam mo yun, “Hala.” Alam mo tsaka napansin ko 'pag naka social media ka at naka-gadget, ang bilis ng oras. Pero sabihin mo, simulan mo yung araw mo, gigising ka, asikaso ng almusal, maglinis-linis, alam mo yung nakakainip. Parang
<laughs> Mm. <laughs> Totoo. <laughs> Mabagal nga, ‘no. Totoo ‘yan.
Oo, hala ang tagal ng oras. Pero ‘pag naka-cellphone ka, ‘di mamamalayan tanghali na, anong oras na, ‘di ba.

Ayan, siguro ako naman, hindi naman talaga ako yung super ano na higpit na ilalagay ko sa cabinet, ila-lock ko yung cabinet, alam mo ‘yon. Ano tal oo. Siguro ano talaga, ise-set ko yung mind ko, ah, okey kailangan natin mag-ano, hindi naman na ma-magic bukas, 'di ba. Alam mo naman, sarili pa rin ang kailangan. Mm.
<laughs> Sobrang walang kontrol eh, 'no. Tama, alam mo Ganiyan din ako 'no, yung parang tamang disiplina lang din sa sarili kasi mahirap talaga kapag alam mo yun, kahit anong tago mo diyan kung wala ka talagang disiplina bubuksan at bubuksan mo din ‘yan, eh. Kaya maganda ‘yan 'no, ‘yang ginagawa mo na praktisin nalang talaga yung totoong disiplina na alam mo ‘yon, may gagawin ka, so kontrolin mo yung sarili mo na huwag muna humawak ng gadget. Lalo na talaga ‘pag mga cellphone o tablet 'no, kasi ako ‘no, parehas tayo. Yung cellphone at tablet ko, nandun lahat ng games, mahilig ako sa Mobile Legends at kung ano-ano pang puzzle game diyan. So 'pag nahawakan ko yun, ganiyan din ako parang, ah, hala ka 2 hours, 3 hours kulang pa, yung gano’n. <chuckles>
Oo. Tama. Mm. Schedule. Mm. Ah. Oo. 'Di ba, ‘di mo namamalayan yung oras. Siguro ano rin talaga, within this day mag-set ka ng oras. Alam mo ako, ah, naranasan ko 'pag aalis ako 'pag umaga, tapos alam mo ‘yon, hindi ako gigising ng galaw agad, ang bigat sa katawan. 'Pag nag-scroll-scroll muna ako, kaya hindi ko na ginagawa ‘yan, eh, yung tipong alam mo yung gagawin na ‘pag aalis ako, diretsong galaw-galaw na lang. Gagamitin ko lang yung cellphone for ano, communication, pero sabihin mong magbababad ka muna bago pumasok, ay iniiwasan ko ‘yan. Mahirap.
‘Yon. <laughs> Totoo. Oh, nice. <laughs> Oh, 'di ba, pero d pero alam mo dati 'no, ganiyan din ako yung nahihirapan talaga, yung naglalaro din ako. Pero ngayon nga ganiyan 'no, at least nabawasan na din sa'kin pero siguro masasabi ko, hindi pa kasing perpekto nung sa'yo. Minsan may mga araw pa din na, “Lah.” Parang parang parang 5 AM ng umaga nasa Mobile Legends pa din ako. But anyway, sa tingin mo ba, paano ba pwedeng mapabuti ang paggamit natin ng teknolohiya para sa mas magandang araw-araw? Ikaw ba?
Mm. Mm. Ayan. <laughs> Oo. Ayan. Ah. Hala, alam mo para sa'kin ano talaga, dapat disiplina sa sarili, limitasyon, boundaries, tsaka huwag nating ano, kakalimutan na makipag-communicate pa rin sa tao, ayan. Kasi minsan akala natin umiikot na ang mundo sa teknolohiya, 'di ba. ‘Di ka na lalabas ng bahay, alam mo yun, makikipagkita sa kaibigan, ano nalang, video call, ano ba ‘yan. Oo, 'di ba, sabi para tipid ‘di na tayo mag-aksaya ng oras. Nge, ano yun, 'di ba.
Hmm, tama. <laughs> Totoo ‘yan. <laughs> Chat na lang o video call. <laughs> Totoo ‘yan. Yung minsan nga sa sabi mo, tara gala tayo o shopping o bakasyon. Huwag na daw, sa mag sa ang uso ngayon, eh, yung magka-chat kayo, magka-video call, tapos sabay kayo manonood ng movie. Anong tawag nila do’n?
Mm.

Ay, oo. Ako din, parang para sa'kin, 'no, ang teknolohiya, all in one yan, eh. Trabaho, libangan, ah, presko sa buhay, convenience. Kasi alam mo, kung titingin ka lang sa kwarto mo, na sa loob ng kwarto mo, ano bang meron diyan? Computer, cellphone, halos lahat, ano yan, produkto yan ng tek makabagong teknolohiya, kung tutuusin, 'di ba?
Tama. Ayan. Oo. Ah Tama. Totoo, Smart TV di ba, kung ano-ano pa, lahat.
Oh, di ba? Uy, yaman Smart TV. <chuckles> Ah, hindi ba? Yun lang. <giggles>
Hoy, hindi na nga nagagagamit, eh. Medyo outdated na yon. Oh, unang version pa, 'di ba? <laughs> Yung mga ganyan. Pero ayan, 'no, ang dami ng mga naiimbentong teknolohiya ngayon na minsan ang hirap makisabay, 'no? Lalo na pagdating sa mga cellphone, sa laptop, alam mo yon? Miski ako, parang minsan gusto ko bumili kasi parang ang ganda. Pero alam mo 'yon, napapatingin ako dun sa bank account ko, "Ah, sa susunod na lang siguro, hindi pa muna ngayon." di ba?
Hmm, tama. Ay, oo. <chuckles> Yun sa presyo. <laughs> Uy, alam mo, agree ako diyan, 'no? Alam mo, nagbabalak minsan, nagtitingin ako, gusto ko bumili ng brand new na laptop sana o kaya computer kasi nga, sabi ko magagamit sa libangan, sa trabaho, sa hobbies, investment, di ba? Pagtingin ko, hala, pagpunta ko sa mall, ang mamahal, grabe ka, tig-ti-three digits na yung mga hindi pa high-end yan, ah, na laptop. O siguro nasa maling store ako nagtitingin. Pero sobrang mamahal talaga na napapaisip ako, "Hala, sige na nga, secondhand na lang bibilhin ko." <laughs> mga gano'n.
Mm. Ayan. Investment. Oo. <chuckles> ROI. Aya Di ba? Oo. Totoo, ang mahal na nga ano, ngayon, eh, mga laptop. Well, alam mo yun, tumataas yung mga spec, dumadami yung mga ano Pero RAM, eh, parang nagiging mahirap din makisabay kasi yung presyo niya hindi rin nagiging biro, 'di ba?
Tama. <laughs> Oo, totoo yan. Kaya nga, alam mo yun, sana swertehin-swertehin din sa buhay. Pero eto, ano bang mga device o apps yung pinakamadalas mong gamitin sa araw-araw at bakit?
Yung mga ganyan. Totoo. Yan.